Ah, ya ya ya. Aku karena, sangat, eee, awam ya di dunia tulis menulis. Jadi kayak o oke ini hal baru banget sih. Kalau boleh tahu nih, nulis, eee, salah satunya aja atau misalkan, a dari beberapa project Kakak nih. Berapa lama sih kira-kira biasanya durasi pengerjaan satunya gitu?
Yang paling cepat itu waktu nulis. B eee, biografi walikota itu mungkin s pengerjaannya itu 2 bulan kali ya sebulan gitu. Du dua bulan lah maksimal. Iya, cepat sih, karena memang kita ada data-datanya lengkap kan, udah
Wow! Cepet ya? Iya. Ah, jadi, ya, di penjabarannya berdasarkan data yang sudah ada dan tinggal dikembangkan gitu ya, pada dasarnya ya?
Iya a data wawancara dengan, eee, sosok yang ingin kita tulis, data-data pendukung dan yang lain kayak gitu kan itu lengkap sih.
Iya dengan beliau ya? Heeh. Mhm.
Jadi cepat, lumayan cepat waktu itu.
Oke. Ada lagi enggak, Kak, selain si biografi kan, 2 menit ya itu? Eh, 2 menit salah, 2 bulan 2 menit mah cepet banget. Gitu ya. Iya, termasuk cepet ya? Mhm. Nah, kalau yang lain? Mhm.
Iya. 2 bulan. <chuckles> Iya, mhm. Cuma masalahnya, yang lain itu, biasanya 6 bulan gitu kan, 6 bulan, 5 bulan, itu. Ada juga tuh yang 3 bulan, Kak. Yang paling lama mungkin itu, Kak, 7 bulan, Kak, ya kan. 6 bulan 7 bulan gitu, mhm.
Oh. Heeh. Yang, paling lama? 7 bulan. Oh, ya ya. Itu novel?